1 artı 1'den, yani gerçekten başta anlattığın şeyleri kendin uygulamış oldun yani. Peki bu sürecinden bize bahset yani nasıl aldın, o nasıl karar verdin, neler seni güdüledi, çevren bu konuda sana nasıl dek destek oldu, eşin, çoluğun, çocuğun, ailen onlardan bahsedebilir misin?
Tabii tabii. Ya şöyle diyeyim, emm. Çalıştığım bir işte, emm, güzel maaşım vardı. Çünkü yurtdışından bir firmaya çalışıyordum. İşte.
Hı hı. Peki, yani senin için bir sakıncası yoksa fiyat aralığı, yani ne kadar maaş aldığını söyleyebilir misin aylık ya da yıllık?
Hı hı. Emm, yani yaşadığım ülkeye göre, yani şöyle söyleyeyim üç bin beş yüz euro'ydu mesela ama yaşadığım ülke, eee, €3.500 gerçekten ciddi bir para. Çünkü özellikle bundan 3-4 yıl önce daha iyiydi. Şimdi birazcık fiyatlar artıyor her şeyde, doğru ama hani, eee, ne yapıyordum işte, daha çok böyle evde vakit geçiriyordum, eee, daha az tatil yapıyordum. Türkiye'ye biraz daha az gidiyordum falan bir şekilde bir yerlerden kısarak. Eee, bir de yani eskiden mesela çok partiye giderdim. Şimdi son zamanlarda öyle çok partiye falan gitmiyorum. Daha çok çünkü ku kurslarım falan var. Onlarla ilgileniyorum...
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Peki, emm, yani direkt nakit parayla almamışsındır diye, hı hı. <chuckles>
Yok, imkânsız. Eee, yani bunun %30’unu falan, eee, işte bir şekilde biriktirdim. Ondan sonra kredi çektim, o şekilde.
Hı hı.